Ähm
Mhm. Ja.
zugänglich ist. Mir fällt kein besseres Wort ein. Hast du mal drüber nachgedacht, tatsächlich, äh, dich auszutauschen mit Menschen, die das gelernt haben und die die Mechanismen vielleicht tausendmal besser benennen können, als das jetzt ausm Freundeskreis oder von mir kommen kann, die viel besser an die Ursache rangehen können?
Mhm. Mhm, hm, ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht. Äh, ich denke noch nicht so lange darüber nach, grade weil's in den letzten, ja, Monaten verstärkt, äh, geworden ist, dieses Gefühl. Äh, von daher habe ich's noch nicht so ähm, bin da noch nicht so gedankenmäßig drauf eingegangen, ob mir das vielleicht helfen könnte. Aber jetzt, wo ich drüber rede, es sitzt schon extrem tief und besser wird's auf gar keinen Fall, ähm, es sei denn, die Welt bessert sich, aber schwierig. <chuckles> Ähm, <snorts> richtig, so ist das. Das sind wir wieder bei Wahrscheinlichkeiten, aber ja, ich ich denke, das das könnte wahrscheinlich helfen, dass ich da mal professioneller irgendwie grabe in mir, sage ich mal, oder graben lasse, ja. <snorts>
Ja. Ja. <snorts> Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Ja, ja. Also, du brauchst 'n Werkzeugkasten, den du bedienen kannst und der Werkzeugkasten ist leer.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja, absolut. Das hast du gut gesagt. Dann, äh, ja, schaue ich doch mal, dass der aufgestockt wird, äh, mit 'ner professionellen Hilfe. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Hat echt gut getan.
Ich drücke die Daumen. Alles Gute.
Ja, danke schön.